Ya, özellikle son zamanlarda yoğunluktan dolayı birazcık çevremi ve kendi evimi toparlayamıyorum ve bu, eee, toparlayamamak benim, eee, çalışırken de dikkatimin dağılmasına ve odaklanamama neden oluyor. Bu süreçte, hani, bu sadece çevre çevremle alakalı da değil, birazcık böyle, dijital ortamda da dağınık çalıştığımı hissediyorum. Aslında, yani, düzene çok önem veren biriyim. Yani, belgelerimi hep böyle klasörlerde tutarım ama artık o kadar yoğunum ki yani, bir yandan bir şeyi hazırlayıp hemen kaydedip, diğer şeye şeyi diğer projeye geçmem gerekiyor ya da bir ödevim varsa ona geçmem gerekiyor. O süreçte hani bu y bu düzene dönmek istiyorum ama yoğunluk da bana izin vermiyor. İşin içinden çıkılmaz bir duruma ulaştım. Bu süreçte birazcık yardımına ihtiyacım var.
He. Olur. Hı hı. Hı hı, anladım. Ya doğru diyorsun. Seve seve. Imm, açıkçası bu, çok yaygın bir durum. Yani, çünkü çalışma alanımız aslında zihnimizin dışa yansıması. Çevre karışık olduğunda zihin de karışık hissediyor. Güzel haber şu ki, küçük ve uygulanabilir adımlarla hem alanını düzenli hâle getirebilir hem de çalışırken odaklanma kapasiteni güçlendirebilirsin. Eee, şimdi, ben sana birkaç soru soracağım. Şimdi, bu dağınıklık neden bu kadar etkiliyor? Spesifik olarak belirleyebiliyor musun? Yani içsel mi, dışsal mı?
Evet. Tabii ki. Yani, sanırım birazcık, hem içsel hem dışsal ama dış etki etki etmenler birazcık daha fazla etkiliyor diyebilirim. Çünkü, mesela, masada çalışırken, böyle, masamın etrafında bir sürü kağıt olduğu zaman, hâliyle, eee, mesela, gereken kâğıdı ara ararken de vakit kaybediyorum. E, bu da odağımın kaybolmasına ve dikkatimin dağılmasına neden oluyor. Aslında her şey, böyle, yerli yerinde olsa, eee, direkt aradığım şeyi elimi uzattığım gibi alabiliyor olsam, gerçekten, yani, benim için hem zamandan kazanmış olurum hem de kendimi, böyle, daha düzenli ve, e t i iyi çalışıyormuş gibi hissederim diye düşünüyorum. O süreçte, o düzene geri dönmeye ihtiyacım var aslında.
Kesinlikle. Kesinlikle. Çok doğru söylüyorsun. Şimdi, bir ortamda çok fazla görsel uyaran olduğunda, beyin sürekli şu soruyu soruyor. "Buna bakmalı mıyım, bu önemli mi?" Şimdi, sen sürekli buna maruz bırakırsan kendini, dikkat sürekli bölünüyor. Bu ada odaklanmayı, motivasyonu ve performansı düşürüyor. Yani buna yapılabilecek en güzel şey, eğer, şimdi, çalışma ortamımızda tabii ki irili ufaklı fak objelerle beraber çalışıyoruz değil mi? Eee, bu bunlara bir yer ayarlarsak ya da bir kutu gibi, yani, doğrudan bizim iş yapacağımız objeler değil de onları koyacağımız bir ev ayarlarsak, bizim, iii, için de çok fazla dağınıklık görsel olarak olmamış oluyor. Bu mesela küçük, ııı, düzenleyicilerden bir tanesi. A a bununla beraber de, işte, başlayamama, erteleme, gerginlik ve huzursuzluk, kontrolü kaybetmiş gibi hissetme, gibi şeylerin oluyor mu peki?
Hı hı. Doğru. Evet. Yani aslına bakarsan gerçekten böyle, birazcık başlarken problem yaşadığım oluyor. Çünkü, böyle, masaya oturuyorum, "Of!" diyorum, "Bu masa o kadar dağınık ki," hani "hiç çalışasım yok." diyorum, sinirleniyorum kendime. "Ya, şurayı 15 dakika da toplayacaksın ama 1 haftadır toplamadın, 1 aydır toplamadın." diye sürekli kendime sinirleniyorum. O da hâliyle hani yap yapacağım çalışma sırasında beni çok etkiliyor. Çünkü böyle odaklanmam gereken ve dikkatli bir şekilde ilerlemem gereken bir süreçteyim. Hani, bazen raporları hazırlıyorum, eee, o rapordaki mesela bir sayıyı yanlış girdiğim zaman, hâliyle hesaplama komple yanlış çıkıyor. E, bu sefer profesör diyor bana "Burayı yanlış hesaplamışsın, git bir daha hazırla." E, bu süreç beni bir daha geriyor, bir daha endişeye sokuyor. Eee, böyle böyle aslında birbirini etki eskileyen bir döngü gibi, eee, sürekli dönüp du duruyor beni kendi etrafında. O da gerçekten çok rahatsız ve rahatsızlık verici oluyor benim için.
Hı hı. Hı hı. Ah! Hı hı. Tabii ki. Anlıyorum. E, tabii olmaz mı, ııı, oldukça etkiler hem de ama şunu da bilmek lazım ya, hatırlamak lazım. Bir anda her şeyi düzenlemek zorunda değilsin. Ya, hatta bu çoğu zaman daha fazla strese yol açıyor, eee, ama şöyle bir altın kuraldan bahsediliyor internette dönen, eee, haberler ve bilgilendiriciler de; 15 dakikalık temizlik, yeter ve seb sürdürülebilir olması. Yani böyle, eee, dip köşe temizlikten daha ziyade 15 dakikanı, ııı, ayırabiliyorsan zaten uzmanlar da aslında bi saati 45 dakika artı 15 dakika gibi bölmeyi öneriyorlar. Kendimize küçük bir mola vermek, işte, bir mekân değişikliği yapmak, bir, eee, ferahlamak için. Bu 15 dakikanın bir kısmını hani küçük bir temizlik ve organizasyona ayırabilirsin mesela.
Kesinlikle. Tamam. Tamam. Gerçekten de olabilir; yani dediğin gibi birazcık hem zamanı iyi yönetmek açısından hem de ben, eee, böyle mola verdiğim zamanları birazcık boş geçirdiğimi de hissediyordum şu sıralar; yani elime telefonu alıyordum, böyle sosyal medyada vakit geçiriyordum. Aslında dediğin gibi, hani, boş vakitlerimde hemen şöyle ufak ufak odayı toplamak, mesela bir karton kutuda dediğin gibi, o kâğıtları belli bir yere toplamak, eee, bölüm bölüm. O aslında bu süreçte hem zamanı verimli kullanmama hem de birazcık odamı toplamama çok yardımcı olacak gibi hissediyorum ben de gerçekten. Çünkü düzenli olmak aslında bakarsan, hani, sadece eşya olarak değil aslında bir, eee, fikir olarak da yani insanın çok hoşuna giden ve hayatını da kolaylaştıran bir şey. O yönden gerçekten, eee, ilk adımı atmam gerekiyor sanırım.
Hıı. Kesinlikle. Aynen öyle. Kesinlikle. Bir eh konuşmamızın başında da söyledin ya, elini attığında orada olduğunu bilme hissi, yani doğrudanlık. Bu bizim aslında kendi düzenimizi oluşturmamızla beraber geliyor. Yani bir tane, eee, hanımefendi var, ııı, Marie Kondo diye; bu kadının böyle düzenlemekle ilgili çok güzel fikirleri oluyor ve kadın şöyle bir şey söylüyor: Eee, eğer diyor, her bir objemize bir ev sahibi yaparsak yani ona bir ev verirsek dolayısıyla biz onları ziyaret etmek istediğimizde bu a adreslerini biliyor oluruz. Dolayısıyla v enerjimizi, vaktimizi, odağımızı onların evini bulmak için sokak sokak aramak durumunda kalmayız, diyor. Bence bu çok güzel bir yerleş yaklaşım yani her bir objeye bir yer atamak aslında. Dolayısıyla düzenlemek de hani, böyle, emm, çalışma öncesinde temizlik yapmak aslında dip köşe hijyenik bir temizlikten daha ziyade, organize etmek ve bu objeleri kendi yerlerine geri atamaktan geçtiği için çok daha kısa sürede gerçekleşebiliyor.
Evet. Hı hı. Hıı. Harika. Anladım. Gerçekten çok güzel bir sözmüş. Gerçekten ben de kendimi çok mutlu hissettim bunu duyduktan sonra. Yani, böyle her eşyanın kendine ayrı bir evinin olması gerçekten de çok tatlı. Yani, aslında düşünce yapısı olarak da, eee, çok da sağlıklı bir yöntem. Yani temizlik eşyaları mesela bir yanda, kişisel bakım eşyaları bir yanda, kıyafet kıyafetlerin bir yanda, belki spor ekipmanların ayrı bir yerde derken böyle aslında her şeyi düzenlediğin zaman, yani onların, mesela eşyalarının evine gidip onları almak aslında çok daha kolay oluyor dediğin gibi. O yönden, yani, çok böyle aslında çok da güzel bir bakış açısıymış ya, çok, eee eee, tatlı bir şekilde söylediğin için çok mutlu oldum.
<chuckles> Çok sevindim. Evet. Kesinlikle. Aynen. Kesinlikle öyle. <chuckles> Rica ederim. Ya gerçekten çok düzenleyici, çok da büyük bir etkisi var. Bir de, eee, b onlara yer atadığımız zaman temizlik de çok kısa sürmeye başlıyor. Çünkü sen nereye koyacağını biliyorsun. Bir de şöyle bir, iii, yaklaşım var, hani, eğer yeri olmayan objeler ortalıkta dolanıyorsa ki bu da olabilir, mesela bazı hareketli objeler vardır sabit olmayan, bunların da aslında yeri ortalıkta dolanıyor olmaları ama bununla beraber, eee, eğer bir eşyanın yeri yoksa, ya vazo gibi, yani belirli bir yerde duran, işte, kullanılmadığında belirli bir yerde durması gereken, kullanıldığında da belirli noktaları vardır ama onun dışında sürekli evde geziyorsa bu bir sızıntı diyorlar mesela. Dolayısıyla enerjimiz ve odağımız bizim objelerle beraber yaşadığımız mekâna göre de şekilleniyor.
Çok doğru. Evet. Anladım. Hı hı. Gerçekten de bazen böyle etrafıma baktığım zaman ben de böyle gereksiz eşyaları fark edebiliyorum kendi odamda. O yüzden belki de onları bir kenara ayırmak hani, belki de ihtiyacı olan birine vermek yani, benim işime yaramıyor. Evin bir köşesinde duruyor. Hem birini de mutlu etmiş olabilirim hem de bir işe yaramış olur o eşya. Çünkü ben ben bakıyorum, diyorum. Yani, "Sen kendi kendine duruyorsun," diyorum bu eşyaya, bana hiçbir yararın yok, kendine bir yararın yok. E, gideyim bari işine işi birinin işine yarayacak şekilde, eee, kullan kullanılmış olsun o eşya. Gerçekten de o süreçte, eee, bunu da birazcık, eee, sanırım, eee, hayatımın ilk sırasına koymam gerekiyor bu odayı düzenleme aşamasında.
Öyle mi? Aynen öyle. Kesinlikle. <chuckles> Çok güzel söyledin. Daha güzel olur aslında. Yani hani, küçük şeylerden başlamak her zaman büyük etkileri, eee, beraberinde getiriyor. Bir de ben aslında senin, ııı, bi yani şimdi biz burada ortamdan bahsediyoruz ama, eee, evden mi çalışıyorsun yoksa sanki çe evden çalışıyormuş gibi ben anladım. Yoksa iş yerindeki bir, eee, düzenlemeden mi bahsediyorduk?
Kesinlikle. Hı hı. Ya i iş iş hayatının başlangıcında biraz daha ev, eee, i ofiste çalışırken böyle biraz daha tecrübe kazandıkça artık bana biraz daha tolerans göstermeye başladılar. Öğrenci de olduğum için bir yandan hani, eee, evden de çalışabiliyorum. O yönden benim için bazı günler daha rahat oluyor ama tabii ki bu evin dağınıklığı o süreci biraz zorlaştırdığı için bu aralar yine ofise gitmeye başladım. Ofis gene, eee, eve göre çok daha düzenli çünkü hâliyle ortak bir çalışma alanı. Yani insanlara kirli bir şekilde gözükmek istemiyorum ama eve gelince hani, sadece benim benim olduğum yer. Arkadaşlarımın nadiren geldiği bir ortam olunca hâliyle benim de birazcık tembellik ettiğim ve evimi toplamakta zorluk yaşadığım oluyor.
Öyle mi? Hımm. <chuckles> Hımm. Estağfurullah. Eee, inan bununla ilgili kendini kötü hissetmene gerek yok yani, yaşayan evlerin belirtisi onların birazcık da dağınık olmasıyla da ilintili. Tabii ki her zaman değil ama bence bu dağınıklık ı ne bize ne de karşımızdakine stres yapmamalı diye düşün. Çünkü ben, eee, mesela duyuyorum, aşırı, eee, hijyenik evlere gittiğinde çok rahatsız olan insanlar da var. Yani kendi evi öyle olmadığı için tabii ki hijyenik bir yere gitmek çok güzel, çok, eee, insanı iyi hissettiriyor. Ancak bunun aşırı olması da o kadar da, eee, misafir içinde kendini o kadar da, eee, köklenmiş, rahat hissetmemesine neden olan, eee, etmenlerden biri oluyor.
Doğru. Kesinlikle. Kesinlikle, doğru söylüyorsun. Yani ben zaten hani, eee, temizliğe aslında önem veriyorum ama ba işte dediğim gibi birazcık yoğunluktan dolayı çok fazla yapamadım. Eee, özellikle mesela, eee, çocukluk çağlarımdan hatırlıyorum. Annem böyle hep düzenli olarak evi temizlerdi. Böyle hep de temiz bir çevrede büyüdüğüm için hâliyle benim de gözümün önünde böyle hep bir temiz olsun, odam temiz olsun, tuvalet, m mutfak, eee, eee, hol her her taraf böyle temiz olsun. Yani etrafta kirleri, gözle görülür bir kir olmasın en azından istiyorum. O süreçte işte, bunu yapamamak aslında benim içimde birazcık, eee, bunu tetikliyor yani. "Hadi artık ya!" sürekli böyle beynimin içerisinde bu dönüp duruyor. O da rahatsız ediyor beni ama işte, bu tavsiyelerin doğrultusunda artık, eee, birazcık yavaş yavaş ilerlemeye çalışacağım gibi duruyor.
Hı hı. Öyle mi? Hımm. Hı hı. Hı hı. Eder. <chuckles> Ya, umarım yardımcı olur. Bir de bununla beraber şey soracağım, temizlik rutinin nasıl günlük temizlik yapıyor musun mesela evin içinde?
Yani, günlük yapmam sanırım imkânsıza yakın. Ben genelde böyle 2 haftada 1 ayda 1 yapmaya çalışıyorum ama o da birazcık işte, eee, fazla kaçtığı oluyor. Yani, özellikle, mesela, çamaşır konusunda gene haftada 1 yıkıyorum. Onla, eee, onlarda bir sorun olmuyor, ama böyle banyo temizliğidir, mutfak temizliğidir. O süreçte birazcık bir de bulaşık makinesi de olmayınca, yani ya, her zaman böyle kahvaltıyı ettim, akşam yemeğini yedim, eee, gibi hemen yıkayamıyorum bulaşıklarımı da. O süreçte etraf böyle biriktiği zaman kirler, eee, ve bulaşıklar o da problem yaratabiliyor bazen. O süreçte, sanırım, bunu da bir rutine oturtmam gerekiyor.
A! Hıı. Hıı. Doğru diyorsun. Olmuyor. Tabii. Ya, dediğim gibi aslında küçük küçük başlamak, mesela sabah kalktığında ortalığı şöyle objelerin eğer yerlere atanmış olursa o objeleri kendi yerlerine park etmeyi sağlamak zaten aslında sabahın bir 10-15 dakikasında, eee, çok basit bir temizliği başlatmış ve yol aldırmış bile olabiliyor aslında.
Doğru. Kesinlikle doğru söylüyorsun, ilk olarak ya, her şeyin, eee, yerli yerinde olması gerekiyor dediğin gibi. O süreçte e, sanırım atacağım ilk adımlardan biri önce, eee, her şe her malzeme için bir bölme ayırmak ve onları oraya yerleştirmek olacak. Bunları da yavaş yavaş, adım adım ilerleterek artık tavsiyelerin doğrultusunda, eee, evi birazcık toplayacağım gibi duruyor. Çok teşekkür ederim sana.
Etkisi büyük. Aynen öyle. <chuckles> Rica ederim, rica ederim dinlediğin için. Umarım yardımcı olmuştur. Eee, kendine iyi bak.
Görüşmek üzere aynı şekilde.
Hoşça kal.